Ja, also das das hat schon manchmal das kann schon diesen Effekt haben Baum durch dieses ruhige Zen-Gefühl, das das Bäume ausstrahlen, auch generell Vegetation ausstrahlt, dass man dann so bisschen rauszoomt und nicht mehr so eng an seinem Alltag dran ist. Also, deshalb geh ich auch gerne spazieren, weil man dann einfach rauszoomt und 'ne andere Perspektive gewinnt, bisschen Abstand gewinnt und dann auch irgendwie ja, dass die Sachen halt in nicht mehr so in in dieser Zeit sieht, wie wir leben, sondern vielleicht in der Zeit vom Baum. Und der Baum im Endeffekt kennt ja auch keine Zeit. Man könnte ja auch sagen, Zeit ist, ähm ja Zeit ist 'ne Illusion. Also, und für den Baum ist ja.
Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Ne. Mhm. Mhm. Das klingt sehr nachvollziehbar, ja. Mhm. Ja, wann war denn so eigentlich in deiner Kindheit so die erste Erinnerung, die du jetzt mit so 'nem alten Baum hattest?
Ne? Hm. Also, im Schwimmbad gab's viele Bäume.
Mhm.
Das würde ich so sagen. Wir sind auch gerne in meinem Wald spazieren gegangen, aber ja, zum Beispiel im Schwimmen.
Oder habt ihr vielleicht mal Baumhaus gebaut oder seid auf so alten Bäumen, äh, geklettert?
Das war nie so arg mein Ding. Also, im Kindergarten sind manche gerne geklettert oder so, aber da ist auch mal einer dann runtergeflogen und hatte dann Gips und so. Das war nie mein Ding. Ähm, aber ich fand im Schwimmbad, also da gab's immer so auch so Trauerweiden, also ganz besondere Bäume auch, schöne. Und äh, genau, also da lagen wir immer gerne drunter. Und, ähm, ja, also ich hatte immer viel eigentlich so mit Bäumen und Vegetation zu tun, also ist mir immer stark aufgefallen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, irgendwo zu leben, wo es das nicht so gibt, aber ja.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Oh. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ach, schön. Mhm. Mhm.

Ja, das ist natürlich auch immer schön, also gerade im Sommer, ähm, generell unter, ja, großen, ähm, alten Bäumen so zu sitzen. Und ja, also ich finde generell, also, Bäume leben ja mit uns irgendwie in 'ner Symbiose total und und, äh, ne, also, die die Blätter, ähm, geben uns Sauerstoff, die filtern die Luft etc. also, und ja, das ist sowas sowas Wertvolles einfach, das zu haben. Und ich finde auch also, ich habe immer das Gefühl, dass nicht alle Menschen, aber schon also gesellschaftlich generell Bäume zu wenig geschätzt sind. Also, dass manchmal, also ja, so im Großen und Ganzen halt, dass dass Landschaftsgärtner dann Bäume einfach, äh, abschneiden, die da schon ewig sind. Das finde ich immer das tut mir schon immer im Herzen weh irgendwie. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Mhm. Mhm mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, mhm.
Mhm.
Ja, wie verändert 'n alter Baum deine Spek Perspektive auf die Vergänglichkeit?
Ja. Also, ich finde so also, diese Bäume, die sind ja so das ist fast so 'ne das ist fast so 'n bisschen also für 'n Menschen, ähm, g ist es fast so 'n bisschen Stück Unendlichkeit irgendwie oder halt die haben ja andere Lebensspannen und, ähm außer sie werden natürlich von Menschen abgeschnitten oder irgendwie oder der Blitz trifft sie natürlich, das ge sowas kann ja m auch mal passieren. Aber im Endeffekt, ähm, die stehen für für andere Zeitspannen, für 'n anderes ganz anderes, äh, Zeitverständnis, als, äh, wir haben.
Mhm. Oh, okay. Mhm. Mhm, verstehe. Ja, ah. Ja klar. Mhm. Mhm. Ja, mhm.

Sehr wichtig. Also, ich finde, der Erhalt aller Bäume ist mir wichtig. Ich finde, Bäume generell sind toll und machen mir Freude und ich denke, machen eigentlich allen Menschen Freude, so Bäume um sich zu haben. Also es ich glaube, ich kenn niemanden, der sich beschweren würde über Bäume. Also, deshalb finde ich's komisch, wer da immer dafür sorgt, dass die Bäume dann abgeschnitten werden, landschaftsgärtnerisch oder so. Wo ich dann denke: „Die Bäume, die waren doch noch gut, also da war doch jetzt nichts verkehrt. Warum mussten die jetzt abgeschnitten werden?" Finde ich dann immer komisch und verstehe ich nicht. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, mhm. Verstehe ich total. Ja, mhm. Ja wie würdest du denn die Rolle alter Bäume heute beschreiben? So als ja, als Treffpunkt, Ökosystem oder vielleicht auch geflickt Konfliktgegenstand, wenn da zum Beispiel neues Haus entstehen soll auf so 'ner ja, auf so 'n kleinen Waldgebiet.
Ja, also ich finde äh, das ist auf jeden Fall da ist auf jeden Fall 'n Konfliktgegenstand 'n großer da und es gibt ja auch viele Leute, also so Treehugger und so was, ne, und die so also und Leute, die sich dafür einsetzen und so. Und ich glaube auch, also ich meine, Bäume können mit uns nicht direkt kommunizieren und haben natürlich so in dem Sinne keine Stimme. Und ich finde, dass also dieser ja, dieses unbedachte Abschneiden und ähm, Abholzen von Bäumen, die da schon seit Jahrhunderten stehen, find ich extrem respektlos und das stört mich schon extrem. Und dass da manche Leute einfach denken, also wenn man wenn man, finde ich, für sein Haus Bäume dann ab äh, planieren lässt, abhacken lässt, dann sollte man auch neue pflanzen dann. Und ich finde das eigentlich man sollte immer gucken, dass man möglichst das vermeidet ähm, ja, also ich finde, es es muss doch immer irgendwie Alternativen geben. Natürlich, wenn's ganz gar nicht anders geht, aber ich finde, es muss Alternativen geben oder vielleicht sogar den Baum umzupflanzen oder so. Also ich würde, glaube ich, sogar lieber probieren, wenn's so Möglichkeiten gibt, 'n Baum umzupflanzen, als 'n Baum abzuhacken. Also, das finde ich irgendwie, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Verstehe ich, mhm. Ja, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das war bei uns jetzt auch problematisch. Da wurde jetzt ne an unserer Hecke dann 'ne 'ne ro neue Abwasserleitung dann, äh, verlegt. Dann musste unsere Hecke zum Nachbar komplett äh, ja, niedergerodet werden. Das war auch wirklich sehr schade für uns. Und danach un an unserer alten Tanne wurden Äste abgeschnitten dann, ohne auch uns zu fragen, damit da der Bagger besser schaufeln kann, ja, weil die Äste da im Weg waren. Das war schon ähm 'ne schlimme Zeit auch für mich dann, ja.
Mhm. Ja. Ja.